Beh sicuramente le le candele in generale danno proprio quel quell'atmosfera accogliente soprattutto durante magari quelli che sono i periodi invernali, ehm, dove un po' tutti vogliono avere quel, uhm, sai quella sensazione magari anche di camino ecco che fa un po' la la candela, ehm, e di rumore. E c'è qualcosa alla fine, insomma, ora che hai, uhm, <clicks tongue> completato casa tua c'è qualcosa che, a parte ecco da quanto ho capito insomma il salone, che però, mhmm, faresti totalmente in un altro modo? Se avessi insomma lo okay, cioè?
Mh-mh. Esatto. Mh-mh. <snorts> Assolutamente. Il bagno? Uhm, perchè il bagno l'abbiamo lasciato così com'è, anche con le pareti, così rosa acceso, ehm, il mobile è un po' è bianco, così lucido che proprio non è ne nei miei gusti, sai quel classico mobile da bagno con lo specchio e sotto gli sportelli, ehm, così bianco lucido, non è proprio del mhmm, de di mio gusto, però ecco, tra le, mhmm, tra le priorità c'era altro, quindi abbiamo fatto anche dei lavori nella terrazza, perché c'era anche da fare dei lavori nella mhmm, nella terrazza, ehm, quindi non non rientrava tra le priorità, però, sicuramente, in un futuro, se, appunto ci ci sarà l'occasione, sicuramente, non dal punto di vista della disposizione, perché lì sarebbe troppo, perché a io per esempio abbiamo la doccia, a me piacerebbe la vasca, sarebbe un lavoro troppo grande. Ehm, però, ecco, soltanto, mhmm, magari cambiare colore e sicuramente ca cambiare quel mobile, mettere qualcosa di più moderno, perché quello non non lo posso non lo posso non lo po no ma, non mi piace proprio, devo dirlo, non mi piace proprio.
Okay. Mh-mh. Sì. Ah. Okay. Mh. Cer <laughs> Non lo posso vedere. <laughs> Hai ragione hai ragione anche perché comunque la casa in generale cerca di mantenere comunque uno stile simile, uhm, nelle nelle stanze magari anche, uhm, principali, assolutamente. E guarda, spero che tu ci riesca ehm, <chuckles> prima o poi assolutamente per cambiare comunque e rendere un attimino o più di di tuo gusto. Io volevo ringraziarti per questa bellissima conversazione perché hai dato diversi spunti interessanti e anche dei trucchi importanti, uhm, su come creare una una stanza accogliente, quindi grazie mille veramente.
Certo. Guarda ti ringrazio perché anche a me ha fatto molto piacere fare questa conversazione con te, mi sono sentita molto capita e ascoltata, quindi ti ringrazio e spero di sentirti presto.
<chuckles>